كأني بالضبط، في نفس الموقف، آه.
بالضبط آه، كأنك لسّه والدة مثلًا أو كأن لسّه الBaby صغير على إيدِك، فأنتِ بتحسي آه.
امم، فالضغوطات كلّها دلوقتي من الناس اللي حواليَّ إنه آآ لأ، لمّا ييجي الBaby الت بالضبط آه، آه بالضبط. إن لمّا ييجي الBaby التاني، الموضوع هيبقى مختلف، هتحسّي حاجات مختلفة، الموضوع هيبقى أسهل عشان بقى عندِك خبرة، آآ بِلاَ، بِلاَ، بِلاَ، كلام بيحسسّني طول الوقت إن هو مُمكن فعلًا الموضوع يبقى سهل.
عليكِ وعلى زوجك بقى، مش عليكِ لوحدِك؟ آه، آه. أنتِ حاسة بالذنب بقى؟
آه، جدًا طبعًا، لأن أنا مُمكن أكون باعمل حاجة غلط دلوقتي، وأنا أنانية بقى فاهمة؟
امم. امم.
أ ف
يعني أنانية مع مين أنانية مع نفسك ومع زوجك؟ أنتِ أنتِ خايفة على على بيتِك.
امم، ما أنانية إن أنا مش هاجيب ل Baby تاني ل ل ل أ للو أخوه يعني، فاهمة؟
امم، امم، امم، آآ يعني أنا مش عارفة أقول لِك إيه يعني، بس هو فِكرة أ إن أنتِ فكّري شوية كمان آآ يعني بالنسبة يعني مُمكن أنتِ بتقولي الحمد لله الماديات إلي حدٍ ما كويسة الحمد لله أ ده أول ضغط الماديات، أو أول حاجة بتخلّي الواحد يعني، آآ مُمكن يفكر كتير. فأنتِ مُمكن آآ يعني اركنيها شوية وابدئي بقى فكري، يعني أنتِ دلوقتي استعديتِ صحتِك تاني آآ قوتِك البدنية أحسن والّا لسه تعبانة؟ لو قوتِك البدنية أحسن آه.
إمم. امم. صحيح. إمم. الحمد لله. إمم. لا لأ، أحسن بكتير، لأن أنا يعني اهتميت أوي إن أنا أرجع تاني أحسن من الأول وإن أنا كأني ما خلفتش فاهمة؟
إمم. خدتِ أنتِ خدتِ فترة كافية.